あ、そことは繋がって全然知らない人だから。私の友達ですかね。
ああ、なるうん、そこ、友達が登録してもらって、ちょっ、彼にアクセスしてもら…
ああ、女の子の友達ですか？ええ！怖くないですか？怖くないか？うん。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
<laughs> 怖いよね？怖いんだけど、なんかモヤモヤしてるし、なんかそこもしも、あの、同じような反応してきたら、なんだろう、もう、すっぱり諦めること考え
まあ、そうですね、うん。 うん。 まあ、そうですね、なんかね、なんそうだねそうなんですよ、だから、え AI にも初めて相談しまして
なんかね、うん、なんか、おお溺れちゃってるような感じもすうーん。 ええ？そうなんですね。なんて言いました？AI。
<laughs> AI は、あの、まあ、それは好き嫌いになってるわけじゃないから、もうちょっと泳がせとけみたいな感じではあるけど、ただ、兄のインスタを見るなって、か言われました。<laughs> 確かにね、ね。<laughs> そう。
うん。 うん。ええ。 ああ、なるほどね。 確かに、それちょっとまずいなと思いますねまあ、確かに、まずいですね、うん。でも、ちょっと一旦ね、冷静になって、あの、俯瞰して、あの、自分の友達がそういう状況だったらどうアドバイスするかなってこと。うん。
あったりね、うん。 うん。いや、確かにね、やめとけって言いますよね、普通にね。そんな、ね、ゴースティングとかする人やめなさいよって、やっぱ私もゆうかもしれないです。
ちょっとうーん。 うーん。ほんと。え？
ええ、すいません。え、今日は、あの、聞いていただいて、心がちょっとすっきりしました。ありがとうございました。
え、とんでもないです。とんでもないです。お話聞かせていただいてありがとございました。
あ、いえ、ありがとうございました。失礼します。